Hallo.
Hallo.
Na, wie geht's dir?
Äh, gut, und dir?
Ach, so, na ja, ich komme gerade von der Schule, also, nochmal extra Unterricht für Geschichte, für mein Abi. Und und da hat mich so 'ne kleine Sache gestört gehabt im Nachhinein. Da hatten wir über Geschichte halt geredet gehabt. Mhm, und da hatten wir dann auch etwas erzählt gehabt, hatten 'n schönen Film geguckt über die DDR und da hat mich halt die Erzählweise 'n bisschen gestört gehabt, weil ich fand das etwas einseitig, obwohl der recht informativ sein sollte.
Ja. Okay, ähm, m möchtest du das genauer erklären, also, inwiefern?
Hm, das war halt so, dass der nur über all von der einen Seite erzählt hat bezüglich Stasi-Seite leicht propagandisch, und das fand ich 'n bisschen schlecht. Weißt du, was ich meine? Wenn halt ein Film wenn sowas halt recht einseitig ist. Wie findest du denn sowas?
Ja, ja, verstehe ich. Ja. Ähm, ich finde es auch besser und vor allem informativer, wenn die Geschichte von beiden Seiten erzählt wird. Ähm, weil ich denke, da bekommt man auch einfach einen besseren Überblick über das Thema an sich, weil man sagt ja auch immer, ähm
Mhm.
die Geschichte, jetzt nicht nur in Geschichte, im Sinne von Vergangenheit, sondern jede Geschichte, ähm, hat immer 2 Seiten. Und w wie gewisse Dinge wahrgenommen werden, hängt natürlich auch immer von den beiden Seiten ab. Um sich wirklich 'ne Meinung dazu bilden zu können oder auch um einen umfassenden Überblick über die Thematik zu bekommen.
Ja. Mhm. Jetzt ist es aber häufig in den Medien so, dass manche Dinge halt nur einseitig erzählt wird, seien es Ereignisse oder Personen. Und das hat das geht ja auch nicht nur in Filmen, auch in Büchern oder auch in Videospielen, halt, das kommt ja sehr häufig vor.
Ja. Ja, ja, das stimmt.
Halt ich hat
Ähm.
Entschuldigung, was wolltest du sagen?
Ähm, dass diese einseitige Erzählung ja auch dann einfach beeinflusst wie, äh, das an die nächsten Generationen weitergegeben wird.
Ja, das stimmt. Das sehe ich auch so. Ähm, zum Beispiel meine Großeltern, die waren auch halt super also, die sind halt in der DDR groß geworden, s so jetzt gesagt. Und die haben auch heutzutage dadurch auch nur einen festen Blickwinkel auf manche Regierungen, seien es Russland oder dergleichen.
Ja. Ja, ja, das stimmt.
Auch zu k auch z auch zu Corona-Zeiten, mein Großvater, der wollte sich nicht impfen lassen, bis das von den Russen da fertig war.
Okay, sehr interessant.
Mhm. Hast du denn auch solche Fälle mal gehabt, wo Geschichte stark beeinflusst wurde?
Ähm, ja, also, ich sehe das auch an meiner Oma zum Beispiel, die auch in der DDR Aufgewachsen ist und dann Kinder von ihr, ähm, und auch andere Verwandten, ihre Cousine und so weiter in den Westen gegangen sind. Ähm, und sie hält immer noch daran fest, dass die DDR definitiv besser war als die heutige Regierung zum Beispiel weil sie aber auch nur dieses Leben kennt. Weil sie sich nie, äh, damit auseinandergesetzt hat, wie es zu der Zeit damals im Westen war.
Mhm. Ja, das beeinflusst einen halt heutzutage noch sehr stark, gerade unsere Eltern-Generation. Mein Vater, der ist zwar auch in der DDR groß geworden, aber der hat halt durch die Propaganda und natürlich durchges äh, was heißt natürlich, er hat da halt durchgesehen gehabt, ähm
Ja. Ja.
bei dann ist das halt für mich zumindest etwas amüsant, wenn die immer über Politik reden und dann geht's immer wieder direkt zu dem Thema, wenn du verstehst, ähm
Ja.
aber das ist ja auch außerhalb davon, das kann ja auch die jüngere Generation ich wollte das gerade nennen, ähm In Videospielen ist das ja auch ab und zu so, dass da Geschichte f halt entweder verdreht wird oder korrigiert wird. Ähm, zum Beispiel, da habe ich einen Fall mal gehabt. Da w das ging halt halt hauptsächlich um den Zweiten Weltkrieg und da wurde halt der
Ja.
os sowjetische Scharfschütze Wassili Saizew halt genommen. Und der wurde dann halt, ähm, in 'ne Frau gemacht, damit das halt eher gepasst hat, wenn du verstehst.
Okay, ja, ja, verstehe ich.
Also halt eine hist eine historische Person, die es halt wirklich gab, einfach nur ändern, damit man halt etwas anderes hat. Und ich finde, das ruiniert etwas die Erzählweise. Und gerade wenn man so ein Thema nimmt, finde ich, das ist sehr schwierig aufzunehmen.
Ja, also, ne, man sollte da dann schon, ähm, relativ wahrheitsgetreu bleiben, denke ich. Also grundsätzlich ist es, glaube ich, schwierig, solche Themen in Videospiele umzusetzen
Mhm. Ja.
ähm, aber wenn, dann ist, glaube ich, die, äh, korrekte Erzählung sehr, sehr wichtig, damit die Leute, die das auch spielen und dadurch mit der Thematik vertraut werden, eben d auch einfach die wahren Fakten, also sich mit den wahren Fakten auseinandersetzen.
Mhm, ich verstehe, was du meinst, ähm. Gibt denkst du, denn es gibt irgendwelche Geschichten, die deiner Meinung nach viel zu wenig Beachtung bekommen?
Hm. Ich denke, dass wir ja auch momentan immer in den Medien sehen, dass gewisse große negative Ereignisse, ähm, wenig bis gar nicht thematisiert werden oder wenn dann nur die ersten paar Tage oder Wochen thematisiert werden und dann ganz schnell vom Blickfeld wieder verschwinden.
Mhm.
Und dadurch bei den Menschen auch wieder in Vergessenheit geraten.
Mhm. Ja, das, das ist wahr. Also, ich hatte das auch mal früher gehabt. Da hatte ich halt weil ich bin großer Fan von Geschichte, je nachdem, welche Zeit das ist. Manche Ereignisse mag ich lieber von der Erzählweise, manche halt eher weniger. Und da hatte ich das auch mal gehabt, da hatte ich lange mit jemandem diskutiert gehabt, weil er, ähm, halt der festen Überzeugung war, dass die dass das Mittelalter bis ins 19. Jahrhundert gereicht hätte, weil seiner Meinung seiner Meinung nach ging das halt mindestens bis dahin, weil, äh, sich da ja dann die industrielle industrielle Revolution, äh, stattgefunden hatte
Ja. Oh okay. Ja.
und schon in f a es zählen ja nur bis das zum 16. Jahrhundert zählt ja auch noch zum Mittelalter und da gab's ja auch schon Schusswaffen und es ging ja erst zum 19. Jahrhundert erst richtig weiter, wenn du verstehst?
Ja, ja, verstehe ich.
Hm. Ja, das ist ab und zu halt sehr schwierig, wenn auch Leute halt bei ihrer Meinung festgefahren sind, gerade bei so 'nem sensiblen Thema.
Ja, das stimmt.
Und ich, ich finde halt, dass f gerade wenn sie manche Dinge weitererzählen, dann sollten sie sich halt auch eher auf Fakten halt berufen, zum Beispiel Quellenangabe oder dergleichen.
Ja, das ist ja aber ein ganz großes Problem, also äh. Viele sagen einfach: „Ja, ich habe das da und da gelesen und ja, ich habe das da und da gehört“. Und deswegen ist das so, ohne irgendwie sich wirklich mit dem Thema auseinandergesetzt zu haben und überhaupt geprüft zu haben, ob die Fakten in dem Video oder Artikel, den sie da gesehen oder gelesen haben, überhaupt der Wahrheit entsprechen
Mhm.
und dann wird ja halt die, äh, Geschichte komplett verzerrt und es werden komplett falsche Themen einfach weitergegeben.
Ja. Ähm, findest du denn, dass Filme oder Bücher auch die Geschichtenerzählung eher verbessern oder eher verzerren?
Ähm, ich denke, kommt ganz auf den Film an, zum Beispiel. Ich denke, es gibt Filme, die, äh
Mhm.
die, äh, Geschichtserzählung schon relativ nah an der Wahrheit wiedergeben. Aber es gibt natürlich auch Filme, die, äh
Ja.
Sich versuchen, an einem Teil der Geschichte zu orientieren, und aber so ihre ganz eigene Storyline draus machen.
Mhm.
Und da ist dann natürlich die Problematik, wenn dann die Leute das als gegeben und als Wahrheit hinnehmen und sagen: „Ja, aber der Film basiert ja auf dem und dem geschichtlichen Ereignis.“ Also muss das ja damals so gewesen sein, und das war aber wahrscheinlich einfach nur dazugedichtet.
Ja, das ist richtig, finde ich a auch so. Also in meiner Meinung nach f erzähl e äh, gesch schichtlicherweise erzählen deutsche Dokumentarfilme es immer am besten. Weil, zum Beispiel in Amerika ich weiß nicht, ob du die kennst. Kennst du die Kleopatra-Doku von Jada Pinkett Smith?
Ja. Ähm, ich glaube, ich habe da mal reingeguckt tatsächlich.
Da ist ja das Problem, die sch drehen sich das halt so hin, wie die das mögen. Die stellen das halt als Dokumentarserie dar, obwohl es halt geschichtlich keinen Sinn macht, zumindest, n ähm, historisch bedingt nicht, sogar so heftig, dass sich ja sogar Ägypten, als das rauskam, sogar dazu geäußert hat und meinte, dass das komplett hirnverbrannt sei. Ähm, gerade mit dem Punkt, dass sie halt Kleopatra als, ähm, Dunkelhäutige darstellen, obwohl sie halt aus Mazedonien kommt und daher halt nicht mal ansatzweise s so 'ne dunkle Hautfarbe haben konnte. Oder auch, dass sie halt, ähm, darstellen, dass sie eine Kriegerin war, also eine Gladiatorin, obwohl d es nachgewiesenermaßen nicht hätte so sein können, weil sie musste nie wirklich kämpfen. Sie hatte genug Streitkräfte, auch grade mit Rom.
Ja. Okay. Ja. Ja. Ja.
Ähm, also halt ich finde es halt schlecht, wenn die halt auch solche Dinge dann als etwas Historisches darstellen. Vor allem da gab's da hatten sie ja dann auch 4, ähm, Experten in Anführungszeichen, wo ja eine dann meinte, dass: „Egal, was sie dir in der Schule ver b“ Die meinte das so, dass ihre Oma ihr gesagt hatte: „Egal, was sie dir in der Schule erzählen, Kleopatra war schwarz.“
Genau. Okay.
Ähm.
Ja. Mm ja, oder v vielleicht auch, weil sie genau damit aufgewachsen ist oder ihr das irgendjemand in
Was halt persönliche Meinung ist. Und ich finde, das hat 'nen
ihrer Kindheit oder so erzählt hat oder sie es ja irgendwo falsch gelesen hat und das dann eben genau so falsch weitergegeben wird.
Mhm. Ja, das ist weil ich finde halt, s Kleopatra war damals echt interessant. Ich finde ihre Geschichte interessant, aber ich finde, wenn man halt etwas über, äh, sie macht, dann sollte man auch historisch da bleiben, weil ich weiß noch dass halt die, äh eine Regisseurin von der Serie, die hatte dann ganz Ägypten rassistisch genannt, weil die meinten, es sei absurd, dass sie halt so sehr auf die Hautfarbe von Kleopatra punkten wollten, was halt keinen Sinn ergibt.
Ja. Okay. Ja, ja. Ne, m v verstehe ich komplett und, äh, ich finde, das ist dann auch einfach die Auseinandersetzung damit sehr, sehr wichtig, dass man klarstellt, die Fakten sind korrekt, die Fakten sind nicht korrekt und zu den Fakten haben wir keine Auskunft, können wir nicht widerlegen oder bestätigen.
Mhm.
Einfach damit halt keine falschen Informationen weitergegeben werden und die Menschen verstehen, was in der Geschichte wirklich passiert ist.
Mhm. Na, ich finde, dann sollte es halt bei solchen Dingen halt, ähm, Disclaimer geben, verstehst du? Halt, ähm, dass basiert auf die wahren Ereignisse und nicht, dass es halt, ähm, haargenau so dargestellt wird wie sonst auch. Halt nicht wirklich 'ne Dokumentarserie draus machen, sondern lieber eine, ähm, Nacherzählung machen aus eigener Perspektive.
Ja. Ja, ja. Genau. Ja, ne, da muss man's einfach anders deklarieren, ne? Dann kann man eben nicht sagen: „Ja, okay, das ist ein Dokumentarfilm, der auf wahren Fakten basiert.“
Mhm.
Sondern muss halt sagen: „Ja, in Anlehnung daran, aber Storyline side.“ Oder Sto Storylines sind nicht die historischen Ereignisse. Faktentreu.
Ja. Mhm. Weil sonst müsste man ja von allem, was halt auf historische Ereignisse zurückgeht, äh, davon halt bedenken, dass es halt genauso passiert ist. Sei es, ähm boah, ich möchte eigentlich gar nicht so groß Beispiele nennen, aber
Genau.
sei es jetzt die Serie Vikings oder anders dergleichen. Halt Dinge, die auf diese Ereignisse anspielen, aber halt trotzdem noch in der Fiktion bleiben, indem sie eigene Charaktere einbauen oder, ähm, eigene Ereignisse darstellen, sch statt es halt zu verdrehen oder zu verzerren, hm.
Ja, n genau. Also man kann ja durch dadurch, ähm, die Geschichte Interessant machen, damit man Leute dazu bringt, sich mit der Geschichte und den Zeiten auseinanderzusetzen.
Mhm.
Wenn man halt sagt: „Ja, das ist nicht, s äh sind nicht exakt die historischen Ereignisse,“ dann kann man ja dadurch aber trotzdem gegebenenfalls die Menschen dazu bringen, sich mit der Zeit auseinanderzusetzen und dann halt einfach, ähm, ja, sich nach der Serie oder nach dem Film darüber zu informieren.
Mhm. Das ist sehr aber ich stimme dir nur zu. Ähm, ist schön, dass wir halt dieselbe Meinung da haben, hätte ja auch anders ablaufen können. Aber, ich finde, ähm ist halt 'n sehr interessantes Thema, muss ich halt sagen.
Ja. Ja. Ja, das stimmt.
Gerade wenn man auf die neuere Generation zurückblickt, die halt auch zur Schule geht und dann auch halt das geschichtlich beigebri gebracht werden soll, weil der Hauptpunkt von Geschichte im in der Schule ist einfach nur, dass das halt nicht vergessen wird.
Ja, genau, aber dafür muss man sich halt auch korrekt damit auseinandersetzen.
Mhm. Also hat mich gefreut, mit dir darüber zu reden und ich hoffe, dann s äh, sehen wir uns irgendwann nochmal, ne? Mhm. Tschüss.
Ja. Ja, wir sehen uns. Mhm. Mhm, tschüss.